Bah, ça dépend de ce que j'ai fait la veille en fait. <chuckles> Si le samedi, je l'ai fêté comme un samedi, heu, du coup le dimanche je pense qu'on que ça c'est plus du type brunch, heu, si je vois des amis, ça serait plus type brunch entre amis et après juste, heu, petit à petit, heu, rien faire en fait.
Ah, d'accord.
Hem, mais sinon, heu, si j'ai rien fait de spécial le le le samedi, heu, oui je se le se lever tranquillement, aller faire une balade je pense, et toi?
Mmh mh. Mmh mh. Ben moi le le dimanche bon pour moi c'est c'est, le les dimanches sont tous différents, heu, les dimanches sont des le dimanche pardon est un jour différent de la semaine, donc moi j'aime bien, heu, prendre mon temps de de me réveiller, j'aime bien prendre mon bain tranquille, heu, j'ai l'habitude d'aller à la messe, donc heu, puisque je suis lecteur, donc heu, et chanteur aussi, donc heu, j'aime bien prendre le temps de prendre mon bain, de m'habiller, de prendre mon petit déj' et puis, heu, je vais à la messe, voilà, donc heu, ça commence à
D'accord. D'accord. Ah, d'accord. D'accord. D'accord. OK. D'accord. Ça, c'est à quelle heure la messe?
à 11:00.
À 11:00. D'accord.
Oui, mais donc je me réveille à 9:00 et puis j'ai, heu, 1 heure, 30 à peu près, parce qu'il y a quand même 30 minutes de route, heu, mais je prends mon temps pour tout faire, heu, tranquillement et puis après je vais à la messe et puis c'est super et après je reviens, puis il y le repas familial, heu, qui prend quand même pas mal de temps aussi. Heu, normalement, c'est, heu, ben, avec des amis à la messe et en famille après, heu, pour, heu heu heu
D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord, donc toute la famille va à la messe.
Non, non. Heu, oui, mais pas la même que moi. Heu, moi ce que je disais, c'est que la messe, c'est avec les amis et après je retrouve la famille, heu, pour le déjeuner, donc à 12:00. Heu, puis après, heu, bah, normalement, heu, ç ça va dépendre. Ça peut être à la maison, ça peut être dans le jardin, ça peut être, heu, une randonnée, heu, ça peut être aller au cinéma, mmh, devient rare. Heu, c'est plus les randonnées en ce moment.
D'accord. Mmh, d'accord. Oui. D'accord. OK. D'accord. Mmh mh. D'accord. Le cinéma devient rare? d'accord.
Oui, ben, parce que
Bah, en même temps, fait beau là en ce moment non ou je sais pas?